Ja, du, ich hab da aktuell so 'n bisschen, ja, Grübelei, ähm, da geht's aktuell darum: Ich hab mich vor Kurzem selbstständig gemacht und jetzt ist es so, dass ich da, ja, zunächst mal gucken muss, wie ich da mit meinem Geld umgehe, ne? Natürlich würde wahrscheinlich jedem Gründer erst mal so gehen, aber ja, es läuft halt tatsächlich ’n gutes Stück besser als gedacht, auch von der Auslastung her. Das ist ja erst mal ’n sehr gutes Zeichen. Aber jetzt muss ich halt gucken, ähm, ja, wie ich das mache. Denn bei einem Auftraggeber ist halt nicht ganz klar, ob der vielleicht Ende des Jahres eventuell weil da der Vertrag ausläuft, man weiß noch nicht, ob's dann weitergeht. Und, ja, jetzt muss ich halt gucken: „Wie gehe ich mit dem Budget um? Wie plane ich das? Wie viel Rücklagen bilde ich? Wie viel investiere ich?“ Vielleicht hast du da ’n paar <chuckles> ja, Ideen für mich?
Cool. Hm, du sagst: „Es läuft besser als erwartet.“ Was heißt das denn konkret?
Ja, also, ich hab jetzt, ähm, doch schon hm, wahrscheinlich mindestens so 50 % mehr wie vorher als Angestellter, wahrscheinlich sogar noch ’n bisschen mehr, und ja, da ist jetzt halt die Frage, ne? Ja.
Oh cool, mhm. Also u unter Berücksichtigung der der Steuern?
Ähm, ja also sowo also genau, ja.
Okay, und wie stabil sind diese Einnahmen? Sind das jetzt so einmal waren das irgendwelche Projekte einmalige Projekte oder ist das was Fortlaufendes oder sich Wiederholendes? Wie funktioniert das so 'n bisschen mit deinem System?
Ja, also ich hab 2 feste Auftraggeber, die sind an ’ner sehr langfristigen Zusammenarbeit, ähm, interessiert, und ja, ich würde sagen, die würden auch schon so fast meine Lebenserhaltungskosten decken. Ähm, dann hab ich noch aktuell bekomme ich noch den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit, der macht auch noch mal ’n bisschen was äh, da bekommt man 6 Monate lang, ähm, das volle Arbeitslosengeld plus, ähm, 300 € obendrauf, also das Arbeitslosengeld von der Firma
Mhm. Gründungszuschuss, was ist das? Ah, du warst vorher äh du bist sozusagen nicht jetzt freiwillig gewechselt, sondern du hast, äh warst angestellt und bist dann arbeitslos geworden, oder wie war das?
Genau, genau, die Firma ist pleite gegangen und, ähm, genau, da hab ich mich halt selbstständig gemacht und genau. Also, ich kriege jetzt noch 4 Monate lang diesen Gründungszuschuss und genau. Ähm, in der Zeit also würde ich sowieso dann locker ’n gutes Stück noch mal mehr als meine Lebenserhaltungskosten bekommen, ähm, aber danach müsste ich halt gegebenenfalls, wenn der eine Auftraggeber wegbricht, schon nach ’nem Neuen suchen, der ’n bisschen was davon aufhängt.
Mhm. Mhm. Oh, cool. Okay, also das heißt, du hast 2 stabile Positionen, f die Ja knapp gerechnet dich über Wasser halten können oder, ah grob da da landest du damit bei dem Grob, was du als Angestellter bekommen hast?
Ähm. Ich würd sagen, nicht ganz. Also, geht in die Richtung. Also, als Angestellter hab ich schon auch immer 'n bisschen Plus gemacht, jeden Monat. Ähm, ja, und so würd ich sagen, würd ich vielleicht 'n bisschen Minus machen, minimal.
Nicht ganz, nicht <chuckles> Mhm. Mhm. Okay, das heißt also, du bräuchtest dann, wenn wenn jetzt eben der Zuschuss dann weg ist der ist ja definitiv bald weg, in 4 Monaten, und wenn der andere etwas nicht sichere Kandidat wegbrechen sollte, dann würdest du auf jeden Fall was dazunehmen müssen. Wie sieht da so der Markt aus? Hast du 'n Gefühl dafür?
Genau. Mhm. Ja, genau. Ja, also ich würde schon sagen, dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel neulich auch, ähm, was, wo ich halt auch eingeladen wurde. Die hätten mich dann auch genommen, aber ich hab jetzt aktuell halt zu wenig Kapazität dafür, um das zu machen. Also, da gibt's schon immer mal welche. Ja, ich mein, man muss halt dann gucken, was halt, ne, dann immer noch übrig ist, ne, weil die werden ja jetzt auch nicht auf mich warten, sozusagen. Ich hab ja abgesagt, ähm, aber grundsätzlich gibt's da schon auch immer mal wieder Möglichkeiten und Chancen. Und ja, im im Worst Case könnt ich mir halt auch vorstellen, 'n Minijob irgendwie angestellt zu machen, wenn's gar nicht anders geht. Äh, er wär ja dann auch noch steuerfrei, das hätte ja schon auch so seine Vorteile.
Mhm. Oh, cool. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ah, stimmt, das ist natürlich auch 'n Aspekt. Ähm, okay, das heißt also im Prinzip kann man sagen, dass du 'ne relativ stabile Einnahmensituation hast. Das ist ja das, wo du wo wir gerade im Prinzip sprechen und auch auf absehbare Zeit einigermaßen stabil sein wirst. Äh, jetzt hast du ja gesagt, dass du im Moment weit drüber liegst, äh, über dem, was du erwartet hast. Was machst du denn mit dem also das Geld, was sozusagen dein nennen wir es mal dein Angestelltengehalt war? W hast du denn da schon mit auskommen können? War das knapp? Hast du da gut was wegsparen können? Wie war da Situa die Situation a in deiner Situation als Angestellter?
Mhm. Ja, da habe ich zumindest mal gegen Ende hin ich muss sagen, ich habe da aber auch schon ordentlich sparsam gelebt, ähm, und habe, ähm, dann aber schon jeden Monat auch 'n gutes Stück Plus gemacht und auch noch 'n bisschen investiert und so. Also, da war schon auch, äh, was drin. Ähm, aber ja, ich hab halt auch am Ende recht sparsam gelebt, also tendenziell vielleicht 'n bisschen sparsamer, als mir unter anderem lieb ist, aber grundsätzlich kam ich da schon mit klar, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Das heißt, konntest du dann auch was sparen, oder also als du sagtest: „Ich hab sparsam gelebt“, ist dass du was weglegen können für schlechte Zeiten, vielleicht auch was investieren können oder oder ist das ist das da zu dem Zeitpunkt de facto eigentlich nicht drin gewes
Ja, also investieren tue ich sowieso jeden Monat und, ähm
Seit wann machst du das?
Oh, seit 3, 4 Jahren würde ich sagen
Okay, also al schon mit dem Angestelltenverhältnis. Darum geht's mir im Prinzip, dass ich 'n bisschen verstehe. Also das heißt, du konntest schon mit dem Angestelltenverhältnis das war so, dass du genug verdient hast, um auch Rücklagen bilden zu können.
Genau, genau, ja. Ja, genau, also
Ja, weil das ist ja so meine Referenz im Moment, nur dass ich 'n bisschen so heißt, du kannst im Grunde und da haben wir ja gesagt, dass du das fast mit dem, was du so an sicheren Positionen hast, und vielleicht zur Not sogar mit 'nem Nebenjob, das kannst du damit ungefähr erreichen. Das heißt, damit kannst du auf jeden Fall ohne Nöte durchkommen und sogar weiter Sicherheiten und Rücklagen bilden. Kann man das so formulieren? Passt. Okay, und jetzt hast du aber die Situation, dass du im Prinzip 50% fast über dem liegst, was du eigentlich so erwartet hast. Also, über dem Angestelltenverhältnis oder hast du da noch mehr andere andere Kalkulationszahlen?
Mhm. Mhm. Genau, genau, ja. Äh, wie meinst du „andere Kalkulationszahlen“?
Na, also sind wenn du sagst 50 % mehr als erwartet, war dein deine Erwartungshaltung das, was du als Angestellter gemacht hast? Die war das die Referenz?
Mhm. Mhm. Äh, genau, genau, ja.
Okay, okay, das heißt also, du liegst im Prinzip 50 % über dem. Das heißt, dann hast du ja massiv jetzt Geld, äh, frei. Ähm
Mhm.
Was hast du denn für f laufende Kosten, für feste Kosten, für Fixkosten?
Ähm, ja, also ich würd sagen also ich habe 1.300 € Miete zahle ich. Die ist tatsächlich nicht so niedrig, die ist halt mitten in der Innenstadt. Ähm. Fühle mich hier aber auch sehr zu Hause, muss ich sagen. Und ansonsten jetzt ist es aktuell noch so, das ist vielleicht auch so 'n spannender Punkt: Ich habe halt aktuell noch so 'n Autokredit offen, das sind so 15.000 €, aber davon 4000 € allein Zinsen. Das heißt, wenn ich den halt schneller abbezahle, dann würden sich halt auch sehr schnell noch mal also 1. hätte ich dann halt 4000 € gespart und 2. wären dann natürlich danach auch meine Lebenserhaltungskosten um 200 € niedriger. Das wär natürlich auch nicht schlecht.
Puh. Aha. Mhm. Ah. Uh. Ah. Das heißt, dann hast du ja noch mal richtig 'n ganz schönen dicken Batzen frei. Mein, du hattest ja erwähnt, dass du zum Ende deiner Angestelltentätigkeit sehr, sehr sparsam warst. Das heißt, dann könntest du entweder etwas weniger sparsam sein oder problemlos noch mehr zurücklegen. Wärst also noch mal zusätzlich freier. Nun gut, dann macht es ja eigentlich, m so wie du es erzählst, durchaus Sinn, gut was in diesen Kredit zu stecken, oder?
Mhm. Hab ich halt auch überlegt, ne? Also klar, ich mein wenn ich da jetzt zu viel reinstecke, hab ich am Ende nicht so viele Ersparnisse und dann wird's erst mal schwerfallen, da jetzt, ja
Wie sieht's denn mit den Ersparnissen aus aktuell? Wo stehst du denn?
Ähm, ich würde sagen wenn ich das jetzt mal so ausrechne, also Steuerrücklagen und so mal abgezogen, würde ich sagen, hab ich da schon aktuell so 6 Monatsmieten, so was in der Richtung. Plus plus halt Geld in Aktien, also das Aktiengeld will ich aber nicht antasten.
Oh. Okay. Also, ich denke, wenn du es schaffst ähm, anzusparen auf nicht nur 6 Monatsmieten, sondern 6 Lebenser Monate se Lebenserhaltungskosten- ich weiß nicht, wie weit das davon weg ist- oder sagen wir jetzt das Thema Kredit, weil das willst du ja auch wegpushen, aber sozusagen Lebenshaltung minus Kredit, ähm, oder oder nicht den Kredit in diese Lebenshaltungskosten mit eingerechnet, so formuliert. Wenn du das zurücklegen kannst, also insofern würde ich da 'n Teil auch reinstecken, um einfach 'ne gewisse Sicherheit haben, aber ansonsten würde ich gucken, bei wie viel Prozent liegt denn der Kredit? Das ist natürlich auch 'n bisschen 'ne Frage.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, der Kredit, der hat tatsächlich so 'n Zinssatz von 10 %, was schon ziemlich hoch ist. Ähm, ja, ne, ich hab jetzt auch schon mal also so Thema Umschuldung und so was ist aktuell, glaub ich, als Selbstständiger 'n bisschen schwierig. Ähm, ja, das ist halt da so 'n bisschen 'n Problem. Ähm, ja, und der Kredit würde halt an sich über 6 Jahre oder so was noch laufen. Ich hab auch als Angestellter schon drüber nachgedacht, den vielleicht innerhalb von so 2 Jahren oder so was abzubezahlen. Aber, ja, jetzt mit der Möglichkeit, dass ich doch viel, viel mehr zur Seite liegen hab, ist halt natürlich schon die Verlockung groß, <chuckles> echt sehr viel reinzupacken. Ja.
Mm. Mhm. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ähm. Hast du denn gegebenenfalls die Möglichkeit, den in irgend 'ner Form weil du sagst jetzt Bank, äh, 'ne Umfinanzierung ist schwierig. Geh ich ja auch davon aus, du hast ja ganz jung gegründet, da werden sie, puh, nich nicht zu erwarten ich mein, man kann ja mal prinzipiell gucken, was da einem so angeboten werden würde, ob 's denn überhaupt spannend wäre, sich darum zu kümmern, äh, weil und und das zu versuchen, auf gut Glück. Ähm, m mein, wie sieht's denn vielleicht mit 'ner privaten Umschuldung hast du irgendwie Bekannte, Verwandte, Freunde, die dir sozusagen zu besseren Konditionen weil 10% sind schon horrend, äh, 'nen Kredit geben könnten und die, sagen wir mal, so auf auf Vertrauensbasis da, äh, mit dir dir entgegenkommen könnten? Weil das wäre natürlich einfach also ich denke mal, wenn du dir diese 10% mal schon mal reduzierst, ist das auch 'n Wort. 15.000, 10% sind da nicht wenig. Ähm. Auf's Jahr. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und dann würde ich aber schon einfach gucken, ihn auch zügig wegzubringen.
Ja, also leider kenne ich da jetzt nicht so wirklich jemanden, der infrage kommt. Gut, jetzt muss ich ja sagen, wenn ich es zum Beispiel jetzt schaffen würde, den Kredit in so, s ja, ich sage jetzt mal, 6 Monaten oder so was zum Beispiel wegzupacken, dann würde ich ja schon gar nicht so viel Zinsen bezahlen, ne? Bei 10 Prozent Jahreszins wären das ja nur 5 Prozent Zinsen dann insgesamt, die noch übrig sind. Das ist da halt auch so 'ne Überlegung. Ich will mich halt nur nicht übernehmen, ne? Das ist halt auch so 'n bisschen das
Mhm. Ja. Ah ja, da sparst du massiv wirklich. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Also, ich denke, du solltest auf jeden Fall zweigleisig fahren. Ich denke, du solltest klar und deutlich noch mal Geld in deine ja, zurücklegen, um für den Fall, dass dir mal 'n Kunde wegbricht. Das ist 'n Problem, dass du vielleicht krank bist. Das weiß man ja nie. Ähm, und gleichzeitig aber ganz bewusst und durchaus stark an dem Kredit arbeiten. Weil der der zieht na zieht natürlich auch massiv und wenn der mal weg ist, dann hast ja von Haus aus weniger, äh, Probleme eigentlich schon gleich. Also, das ist ja schon 'n Wort 200 € weniger Kosten zu haben. Also das Äh, insofern ist das sehr, sehr spannend da ich würde dir empfehlen, da auf jeden Fall zweigleisig zu fahren.
Mhm. Mhm. Oh, ja. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja, ja. Okay, das klingt auf jeden Fall nach 'ner guten Strategie, also dann auf jeden Fall schon auch ordentlich was in den Kredit stecken. Trotzdem dran arbeiten. Ich glaube, deine Orientierung mit den 6 Monaten, die ich da meinen Lebenserhaltungskosten, ähm, erstrecken würde, das ist, glaub ich, auch 'n guter Messwert und ja, dann bedanke ich mich für die Unterstützung und die guten Tipps.
Ja. Mhm. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und ich bin sicher, du wirst 'ne gute Wahl treffen und 'n richtigen Weg gehen.
Ja, danke dir.
Gerne.